C'est ça, en fait, ouais, heu, j'ai arrêté mon mon emploi, donc, heu, j'ai, heu, consulté mes proches qui étaient spécialistes, heu et puis qui travaillaient dans ce domaine-là, pour voir quelle serait la meilleure formation pour me réorienter, surtout, qui t'offre une insertion professionnelle, heu, rapide. Et
Ah ouais. Et du coup, c'était quoi, ça? Tu as tu as fait quoi, alors, comme, heu, formation?
Beh, c'était une formation, heu, en ligne, 100 % en ligne, hein, il y en a des excellentes qui permettent justem ouais, pas comme un bootcamp, on va dire, ouais, de entre 6 mois à 1 an, qui qui permet justement cette reconversion avec, heu, derrière u une aide à l'insertion professionnelle, donc, heu ouais, donc, ça, c'était c'était super. Et
D'accord, ouais. Des bootcamp,? Mmh. OK. Ah, ça, c'est bien, ça. Du coup, tu as pu faire une alternance, ou
Alors, c'était pas une alternance, mais, heu, à la fin, il y avait un accompagnement, justement, heu, pour essayer de trouver, heu, justement, assez rapidement, heu, un emploi. Bah, d'ailleurs, i ils vous, heu, garantissaient que si jamais vous n'avez pas d'emploi dans les 3 mois suivants, heu, eh beh, la formation était remboursée. Donc c'était
Mmh. Ah ouais? Ah, ça, c'est top, ça.
Ouais, ouais! C'était c'était assez top. Et puis, heu, du coup, bah, ça ça mettait en confiance, au final et puis, heu, moi, j'ai pu trouver assez rapidement, en 2 mois, j'ai pu trouver quelque chose, un petit peu moins de 2 mois même, donc assez content.
Ouais, c'est sûr, ouais. D'accord. Et par curiosité, du coup, tu t'es spécialisé dans quoi, alors?
Beh, dans le développement en programmation, heu, spécialisé, heu, développement web, donc tout ce qui est React, heu, Javascript, parce que c'était un domaine déjà
D'accord. OK. Tu faisais, heu, de b du back et du front?
Alors, o surtout du front, hein, heu, après le back, heu, c un petit peu, mais surtout du front. Et puis, heu, disons que <tsk> c'est une formation qui est, entre guillemets, «accessible», un langage qui n'est pas trop complexe, heu, pour démarrer, en tout cas et puis qu'il y a il y a beaucoup d'offres d'emploi, heu, dans ce domaine-là. C'est pour ça que je l'ai choisi, aussi.
OK. D'accord. Mmh. Ouais. Ah oui, d'accord, donc tu as réussi à trouver rapidement, bah, de toute façon ils te remboursaient la formation si c'était pas le cas et du coup c'était un langage qui était assez, heu, demandé, quoi?
C'est ça. Tout à fait. Exactement. Après, je te cache pas que, comme beaucoup de reconvertis, heu, la majorité, heu, trouve aussi grâce à des contacts, tu sais, avec des contacts directs dans le secteur et moi ça m'a aidé, aussi, le fait d'avoir des contacts, heu, pour avoir ce 1er pied, heu
Ouais, bien sûr, ouais. Oui bah d tu avais déjà des amis, heu, qui étaient un peu dans le milieu, quoi?
C'est ça. Du coup, parce qu'il faut dire quelque chose, évidemment, quand tu démarres une, heu, dans un nouveau domaine, tu changes de carrière complètement, tu es débutant. Donc une entreprise qui va t'engager, elle sait que tu n'as pas encore d'expérience. Donc, heu, c'est un peu un pari, au final, dire: «Je vais parier dans cette personne-là parce que, bah, pour différentes raisons, peut-être que humainement, heu, elle me plaît et puis, heu, techniquement, elle va monter en en en niveau grâce à l'expérience qu'on va leur of o lui offrir.»
OK. Mmh. Ouais. Ouais, bien sûr. Mmh mh.